Расскажи, как ты справляешься со стрессом в обычный день.
Так, ну, смотри, есть у меня несколько своих таких приёмчиков, которые, да, <chuckles> которые я уже, а, по своему опыту, так сказать, к себе их, э, так подтянула, можно так сказать. А, ну, смотри, м, для меня а, я, в принципе, такой человек, э, немножко, ну, не могу себя прям вот назвать таким стрессовым, но даже какая-то обычная вроде бы для некоторых людей ситуация меня иногда может вот, э, вогнать в какой-то такой стрессовый <chuckles> Да, беспокойство. Вот, точно.
Расскажи скорее. <chuckles> Мгм. Беспокойство в какое-то, да? Мгм, то есть ты, в принципе, считаешь себя достаточно спокойным человеком, да? Достаточно спокойным, уравновешенным, то есть просто так тебя не вывести.
Ой, нет, меня вывести оче очень очень легко на самом деле. Очень, да. Поэтому я себя не совсем считаю, э, стрессоустойчивым.
В стрессовость. Да. Мгм. <laughs> То есть ты ты хочешь сказать, что стресс- это, в принципе, та ситуация, которая с тобой достаточно часто происходит?
Ну, ты знаешь, вот прям обозначить это таким вот понятием, как стресс, не очень хочется. Это вот как волнение, допустим, да, вот там. Переживание, волнение, возможно, вот какой-то непредвиденная ситуация, и ты немножко как в ступоре, да, не совсем ты вот там
Мгм. Да. А, понятно. Н немножко, как будто бы выход из зоны комфорта, ты имеешь в виду, да? Мгм, м. Поняла.
вот точно, да, вот непредвиденная какая-то ситуация, и ты такая, оп, и в сту в ступор, и думаешь: "Так, подожди, я начинаю волноваться, что мне делать?" <chuckles>
<laughs> То есть 1-е, что ты замечаешь, э, это ты замечаешь, что у тебя какое-то волнение, то есть ты осознаёшь, что что-то произошло.

Да, однозначно. И вот у меня настолько я а_ блокирует мой организм мои какие-то действия, то, что вот, допустим, ситуация: там падает ребёнок, да, и вместо того, чтобы, э, быстро среагировать, его там в поймать, я могу просто вот с в ступор. И потом вот, н-да, вот, то есть я как-то нь не могу вот быстро соображать, вот, э, какие-то вот такие вот непредвиденные моменты меня вот, э, немножко вгоняют в ступор.
Мгм. Так. <inhales> Ничего себе. Мгм. Да. Слушай, ну, это достаточно очень сложно, ведь очень сложно предугадать, как человек себя пове поведёт в той или иной стрессовой ситуации, пока она не произошла. Но вот сейчас да, ты сейчас, вот, у тебя ребёнок, да, и ты п понимаешь, что всякие ситуации бывают. Ты как вот научилась, а, контролировать себя, чтобы реагировать быстрее? Есть у тебя какие-то секреты?
Н-да, это вот про меня. Слушай. Ну, вообще, я очень долго, наверно, к этому приходила, потому что я понимаю, что, когда вот особенно усталость накапливается, ты уже просто стрессуешь по каждой мелочи. Вроде бы это не какой-то там аврал, что стоит переживать, а даже какая-то маленькая ситуация тебя вот вгоняет в какое-то да. И я для себя поняла, что так дальше продолжаться не может, что, как бы, я должна быть, э, спокойной, там, у уравновешенной и нравиться, как бы, себе в плане то, что нь я знаю, какая я могу быть.
Конечно. Действитель Выводит из себя, да. Мгм. Да, слушай, то есть получается, что ты, в принципе, понимаешь, почему с тобой так происходит, что ты, например, стрессуешь или как-то переживаешь, что это всё-таки какое-то накопленное в тебе, с чем-то связанное. А как ты думаешь, с чем это связано?
Конечно. А, ну, я тебе скажу сейчас.
Это вот с усталостью, и не с невысыпанием.
Да, это, во во-первых, то, что на данный момент я вот 1 как бы с детьми, у меня 2 детей. Вот.
Да, это не просто с 2 детьми справиться.
Это вообще не в да. И как бы на данный момент мой муж уехал. И вот я 1, да. Вся ответственность на мне, м, куча обязанностей. Плюс ещё, да, вот недосып. Вот для меня я поняла то, что если я не высыпаюсь, то то всё. Мой день уже начинается не очень с хорошего настроения.
Мгм. Да, это очень сложно. Очень сильно на тебя это влия да. <chuckles> <laughs> Да, слушай, ну, это понятно. Конечно, сон- это всё-таки очень важная часть человеческой жизни. Слушай, ну, а ты как-то пытаешься наладить свой сон, чтобы как-то управлять всё-таки своим состоянием? Получается у тебя?
Мгм. Да.

Ну, стараюсь. Я стараюсь, действительно, потому что я вот заметила по себе и я даже вот начала это перепроверять в интернете, что если я, допустим, перед сном, а, юзаю телефон, то всё. Я очень беспокойно сплю, я могу вот просыпаться, иногда как бы дети просыпаются, да, то что как бы ещё будит. Если я поздно ложусь, то всё, я вот не высыпаюсь и я утром просыпаюсь уже такая, ну как возбуждённая немножко, да вот.
Да. Мгм. Немножко уставшие. Да, да, так, ну
Соответственно, для меня сон- это важно. Если я вот ка к координирую как бы свой день, да, то, что я там вовремя легла спать, хотя бы 8 часов, чтобы я поспала.
Да, действительно. Да. Чтобы 8 часов поспать хотя бы, да?
Ну прекрасно, да. Всё прекрасно. И даже вот, э, какие-то ситуации, которые мелочные раньше у меня вызывали, а, какой-то вот такой министресс. То если я, вот, несколько дней подряд высплюсь, 1 дня для меня недостаточно, вот если я, допустим, система, там, 2-3 дня вот я сплю по 8 часов, то всё. Как бы я уже немножко, да, восстанавливаюсь. Однозначно, да. И, соответственно, мгм, говори.
Мгм. Мгм. Да. То есть ты уже восстанавливаешься после этого периода, получается, мгм. Слушай, а ты вот Да. Да, продолжай, продолжай.
А, и, соответственно, вот я для себя тоже выработала какие-то методы всё-таки, как я могу себя, вот, э, таких вот стрессовых моментах реабилитировать?
Мгм. Так, ну рассказывай.
Вот мне помогает спорт. Вот. Это физическое, да, это вот я для себя выбрала бег. Вот я по утрам стараюсь бегать. В особенно вот эти моменты, когда я не выспалась. Когда я говорю, что я уже просыпаюсь уже такая чуть-чуть не в настроении, можно так сказать. То, вот когда я пробегусь, ты знаешь, всё. У меня вот, э, появляется энергия. Хотя, казалось бы, ты не выспался, ты ещё пробежал. Наоборот, как бы, должны силы ещё больше пропасть, да, а у меня вот наоборот.
Ага, физическая активность. М. Слушай, ну молодец. <chuckles> Да. Мгм. Ну всё-таки спорт добавляет некоторый, наверно, адреналин, может быть, что кровь как-то циркулирует по-другому, да? А как вот ты, кстати, ты говоришь, что ты одна сейчас, а, должна управляться с детьми и, а, муж сейчас не может тебе помочь, а как ты вот тогда решаешь вопрос? То есть, ты идёшь на пробежку вместе с детьми или, м, кто-то с ними сидит в это время?
Это мой случай. Да. Мгм.